Kalau boleh tahu, gimana sih kamu biasanya persiapan menjelang ujian kayak gitu, belajarnya gimana nih?
Oke, biasanya nih kalau aku menjelang ujian ya, kebetulan aku nih mahasiswa, Kak. Nah, biasanya aku tuh kalau pagi hari nih, aku bangun tidur dulu di sekitar jam 9.00 lalu aku tuh biasa kalau lagi pengen ke kampus, ya itu kan biasa jam 10 tapi, kalau udah mau menjelang ujian biasanya ada minggu tenang, Kak. Di mana emang enggak ada pelaj iya, enggak pembelajaran jadinya aku enggak perlu ke kampus. Nah, dis waktu itulah aku bisa belajar Kak, lebih giat. Biasanya tuh kalo udah eee, pag bangun pagi jam 9.00, jam 10.00 itu aku udah mulai siap-siapin berkas, udah mandi, udah sarapan juga, gitu kan. Nah, dari jam 10.00 itu aku, sampai jam 2.00 siang aku biasanya belajar tuh, dengan sistem, eee, pomodoro jadinya supaya. I nah itu nanti aku bakal jelasin tuh, kurang lebih gimana, tapi ke setelah dari jam 2.00 itu, biasa aku tuh istirahat 3 jam, eee, seperti untuk makan untuk, eee, rutinitas rumah, beres-beres dan membantu keluarga Kak. Nah, setelah dari itu aku belajar lagi sekitar 1 jam, lalu aku bebas melakukan aktivitas setelah itu Kak, gitu.
Mhm. Oh, iya. Heeh. Eee. Oh ada minggu tenang ya. Oke. Mhm. Oh, ya. Gimana tuh, apa tuh? Oh ya boleh, mhm. Hmm. Kayaknya rajin belajar banget ya, eee, disela-sela waktu kosongnya selalu banyak belajar gitu ya. <chuckles>
Cukup dibilang begitu. <laughs> Iya.
Tapi, aku penasaran deh, pomodoro ya tadi istilahnya ya, pomodoro itu apa sih, kalau boleh tahu?
Mhm. Pomodoro sendiri itu, sistem timing kita untuk belajar supaya, eee, rapi ya waktunya ya, jadinya aku jelasin ya. Kurang lebih itu eee, 25 menit ya, kamu belajar atau bekerja se harus fokus, kamu enggak boleh pegang handphone, kamu enggak boleh terdistraksi, bener-bener di depan kamu dan hadapan kamu, itu hanya belajar atau kerja. Nah, setelah dari 25 menit itu 5 menitnya kamu pakai untuk istirahat. Mau kamu ke toilet, mau kamu untuk buka handphone sebentar, itu enggak apa-apa, gitu Kak. Dan dari situ juga kamu harus, eee, aku sendiri ya aku terapkan itu, eee, sistem eee, to do list, supaya hariku itu bisa tertata, apa aja yang aku lakukan. Dan apa yang enggak perlu aku lakukan dan biar waktu aku tuh efisien Kak. Begitu.
Oh, gimana tuh heeh. Heeh. Iya. Ok. Oh. Mhm. Heeh. M terorganisir banget ya. Hmm hmm hmm, tapi itu semua dari yang kamu lakuin tuh, kayak pomodoro sama to do list semuanya bisa efektif tuh, di kamu?
Sejauh ini, aku bersyukur semuanya efektif Kak, dan membawa dampak positif bagi aku. Di mana aku jauh lebih konsisten sama waktuku, belajarku juga lebih enak, lebih giat, aku enggak terlalu ngantuk atau aku enggak terlalu capek, gitu. Kadang-kadang kalau waktu kita udah berantakan, mood kita itu juga berpengaruh Kak, supaya, gimana ya kalau mood kita udah hancur duluan, tapi kita mau belajar, rasanya pasti enggak akan pernah masuk ke otak pelajaran itu, Kak. Begitu kurang lebih.
Oh, hmm. Heeh. Iya iya. Iya sih, bener sih. Lebih susah buat dicerna ya, kalau udah mood-nya jelek ya, berarti.
Ngakalin. Mhm.